Dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé tu vois? Tu te lances dans un truc à corps perdu, à cœur et à corps perdus, et du coup, tu en oublies, mais alors complètement, heu, bah, la notion du temps, voire de l'espace. Ça t'arrive?
Mmh mh. Oh, oui. Ah, mais complètement. Ah oui, oui, bah surtout, en fait, quand je prépare mes séances de jeu de rôle, en fait, où, du coup, je dois créer l'univers, les personnages, toutes les interactions possibles, le temps d'écrire, de s d'éc enfin, comment dire? De d'imaginer des scénarios, des trucs qui peuvent se passer, et cetera, heu, j'oublie complètement, ouais. Ouais.
D'accord. Mais attends, a avant que tu ailles plus loin, explique-moi ce que c'est qu'un jeu de rôle, parce que moi, j'y j'y connais rien, en fait.
Alors, le but du jeu de rôle, ça va être de créer, du coup, un un monde, ou il peut déjà exister. Certains auteurs ont déjà mis, voilà, une base sur un monde, et donc des joueurs donc ça peut être toi, moi, des amis, et cetera on se rejoint autour d'une table et du coup, on va créer des personnages dans cet univers, qui auront, voilà, des des caractéristiques qui leur sont propres, heu, des compétences, et cetera, et selon le type de jeu de rôle, donc ça peut être horreur, heu, d'aventure, heu, de plein de types différents. On peut, voilà, heu, créer des personnages différents, quoi.
Mmh mh. OK. OK. Oh la. Mmh mh. Et toi, tu as des univers comme ça, qui qui sont plus, heu, z attractifs pour toi que d'autres?
Ouais, bah ça va ça sera surtout la science fiction ou l'héroïque fantaisie, hein, surtout l'époque médiévale, et cetera, avec des créatures magiques, les dragons, la magie, tout ça, c'est ce qui c'est ce que j'ai tendance à préférer quand même, j'avoue.
Ah oui! Waouh! Ah, c'est fantastique, quoi.
Ouais et donc du coup, c'est vraiment dans ces quand alors moi je suis maître de jeu, donc c'est moi qui orchestre la partie, c'est à dire que, moi je vais créer le monde, je crée les monstres, je crée les villes, et cetera, et ensuite, je fais jouer les joueurs dedans, donc heu, voilà, on explique, on décrit les endroits où ils vont, les actions, et cetera.
OK. Mmh mh. Wahou! D'accord, et D'accord, donc en fait, tu distribues les cartes, tu crées tes personnages et tu les assignes à qui veut. Heu
Ouais. Alors, généralement, heu, on crée un personnage avec la personne, c'est à dire que, heu, si, par exemple, imaginons, il veut devenir, je sais pas moi, un nain guerrier, et cetera, on va lui créer toute une histoire, toute comment dire? Heu, voilà, ce qui s'est passé dans sa vie depuis la jeunesse jusqu'à maintenant. Quels sont ses buts? Qu'est ce qui heu, à quoi il, heu, il veut faire dans sa vie? Qu'est ce que et cetera, pour que juste
Ouais. <laughs> OK. Et et tu définis tout ça, tout seul?